Mm, kaya kailangan lang talaga na pagtiyagaan sila, na panatilihin lagi yung ano yung, yung com commitment mo na ano na baguhin yung kanyang mga pag-uugali. Pero, depende pa rin sa tao talaga na 'yan, kailangan niya rin magbago sa sarili niya 'di ba? Kung ayaw niyang magbago huwag mong pilitin. <chuckles>
Okey, yeah. Mm. Oo, tama. Oo. <laughs> 'Tsaka tingin n'yo ba bakit kaya nagiging matigas 'yong ulo ng isang tao? Parang grabe, ba ang tiyaga n'yo rin sa, sa taong 'yon, ah, parang, parang feeling ko kung ako yun mapapagod ako sa kakari salita sa kanya, eh.
Mm. Oo nga, eh, kaila alam mo talagang umabot talaga ng buwan na sinermonan ko nang sinermonan. Oo, lagi ko nga talagang sinesermonan 'yon hanggang sa marindi na, and na-realize niya na rin sa sarili niya na mali din yung ginagawa niya kasi nag-suffer siya sa consequences 'non, eh. So, ayun na-realize niya na tama pala yung mga sinasabi ko, kaya gano'n. Pero alam mo ba? Hmm, mm, kaya nakaka-relate talaga ako sa sinabi mo kanina 'no.
Ah, gano'n? Mm. Mm. Oo. Buti naman, mm. Ah.
And ano din, siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagiging matigas yung ulo ng isang tao dahil din sa ano nila, dahil addicted na sila, eh, sa kanilang mga kasi kung addicted ka na sa bisyo mo, talagang mahihirapan ka talaga na magbago. Kahit na oo, kahit na anong sermon sa'yo ng nanay mo or kapatid mo or yung asawa mo, kung talagang addicted ka na diyan sa bisyo mo mahihirapan ka at mahirapan kang magbago. Pero kailangan talaga dahan-dahanin mo na alisin yung bisyo na yan, dahan-dahan hanggang sa makawala ka sa ano na yan sa bisyo na yan. So, iyon yung isa sa mga nagiging dahilan addicted o pangalawa naman yung pagiging ano mapagmataas. Talagang matigas talagang ma-pride gano'n yung mga taong ma-pride ayaw talaga nila na ano na nakikinig sa mga payo 'no. Naranasan mo ba 'yong gano'n? 'Yong tao na 'yan sinesermonan mo siya pero hindi siya nagkikinig sa'yo, kasi feeling niya mas maalam siya kaysa sa 'yo ganyan kaya matigas ang ulo.
Oo, tama. Oo. Oo. Mm. Oo, tama. Oo, tama. <chuckles> Oo. Oo, tama. Yung ano lang po, parang kasi sabi n'yo pride din at tsaka hindi sila nakikinig dahil, ah, may alam sila kasi minsan o kadalasan, ah, mas matanda sila kaysa sa atin.
Mm, mm. Oo. Ayan, oo nga 'no, tama kaya pala. <chuckles>
'Di ba, kaya ayaw nila makinig. <laughs> Oo, kasi yung ano, ah, dagdag ko rin po sa sinabi n'yo. Yung addiction, para siyang para kang nasa preso, eh, yung hindi mo na matakasan yung, yung pangangati na yun, eh, kaya paulit-ulit sila na nagsusugal. Yung sa, ah, kapatid ko naman hindi man siya nagsusugal pero ano siya addicted siya, hindi man siguro addicted pero, ah, workaholic siya.
Mm. Oo. Oo nga, eh. Oo. Oo. Mm. Ah, addicted siya sa work niya, workaholic talaga, yun <laughs> workaholic nga, aha.
Na tipong Oo, oo. So, ano siya hindi pinagsasabihan. Oo yung sabi namin
Hindi siya nagpapahinga ganyan. May gano'n? Grabe naman. <chuckles>